Ờ, bạn ơi, trời ơi bây giờ nếu mà mình hông có giải quyết được cái tình trạng này á, chắc mình sẽ phát điên lên luôn á, tại vì thiệt sự là nó nó làm ảnh hưởng tới cái chất lượng giấc ngủ mình rất là nhiều. Kiểu như là, mình cảm giác như mình đang bị nghiện caffeine đó bạn và á nó làm ảnh hưởng tới cái giấc ngủ cũng như là cái sức khỏe tinh thần tinh thần của mình đó bạn. Là vậy nè, kiểu như là, trước đó là, <sniffs> kiểu, mình có cái dự án đó rất là gấp, kiểu dạo này cuối năm nè, nên thành ra á là công ty đưa cho mình một cái dự án đó, và kêu mình hoàn thành cái deadline đó khá là gấp, nên là m lúc đó là mình phải sử dụng cà ph kiểu, cà phê để mình có thể tỉnh ngủ và một ngày là sáng, ừ, sáng 1 ly, rồi chiều 1 ly, rồi nhiều hôm á, mà gấp quá tối mình cũng phải 1 ly để mình chạy deadline khuya nữa. Thì sau khi mà mình hoàn thành xong công việc này á, á, mình mình cái khoảng thời gian mà mình cũng muốn nghỉ ngơi sau một cái deadline gấp rút như vậy, tới khi mà mình ngủ lại thì mình lại không ngủ được, tại vì á, giống như giống như là mình đã cảm giác như mình bị nghiện rồi đó. <sniffs> Và á nha sáng nào mình cũng phải uống 1 ly hết trơn á. Có những hôm mà cố gắng là á không uống nhưng mà không uống thì lại không được, rất là mệt mỏi, uể oải luôn, thiệt sự luôn á, nhưng mà uống xong á, thì tối lại không ngủ được. Ừ, n thì, kiểu, không ngủ được lài lại ngày mai lại uể oải, uể oải uể oải thì lại phải uống cà phê, nó cứ phải là một vòng luẩn quẩn, luẩn quẩn như vậy hoài luôn. Ồ, đúng rồi á bạn, mà mình hổng biết là có cái cách ừm.
Ồ, bạn có vấn đề gì vậy? Ừm. Ừm. Ờ, ra vậy. Ừm. Ừm. À, ra vậy. Ừm, mình hiểu. Ồ, nhiều vậy sao? Ừm. Đúng rồi. Ừm. À, mình hiểu. Ừm. <laughs> Rồi, mình hiểu rồi. Ừm. Ừm. À, đúng rồi, một cái vòng tròn, đúng không? Rồi, nghe bạn nói thì cũng có vẻ như là ừ. Nghe bạn nói thì có vẻ là như bạn cũng đang là, à, rơi vào cái tình trạng là, à, lo lắng khi mà bạn nghiện cà phê, đúng không? Nhưng mà, à, khi mà bạn nhận được ra là bạn đang nghiện cà phê rồi, như vậy thì cũng là một cái dấu hiệu tốt đó chứ. Vậy bạn có thể cho mình hỏi là không biết là bạn đã sử dụng cà phê đều đặn này được lâu chưa? Và cái thời lượng là trước đây là, ừm, bạn có uống ít xong rồi chuyển sang uống nhiều không? Hay là từ trước đến giờ bạn luôn uống nhiều như vậy?
Ừm.